Ah, may ano buhay pa yung mga kasama namin sa buhay pero wala pa akong sariling pamilya.
Mm. Mm, mm. Ah, ayun po, ah, maitanong ko lang po ano kasi nabanggit niyo naman na meron naman kasi parang wala naman taong 'di ba parang sinasabi nila na, wala naman taong nabubuhay para sa sarili lamang, 'di ba? Tama ba yun? Oo, ayun pan paano niyo po pinapakita yung pagmamahal niyo sa pamilya niyo sa kahit sa mga maliliit na bagay?
Tama, tama. Eh ano, ah

Na kain sila o kaya masaya sila kapag magkasama kami, 'di ba?
Tama, tama.
Eh, lalo na nakapag sa bahay, eh, wala masyadong tao dito.
Mm, m
Kasi, ako ako, kaya ako palagi dito sa bahay.
Mm, ayun, mm. Ah, kayo lang, kayo madalas na nasa bahay nakakasama ng magulang niyo.?
'Tas yung iba, eh, parating na sa labas, 'di ba? Oo. Oo, simpatiko.
Ah. Ah, oo.
'Tsaka ano din, 'tsaka Appreciate pa pagpapakita ng ano, appreciation sa kanila kasi.